Да, ты с полностью от от ну как-бы отрезан от внешнего мира, ты его не замечаешь. Вот. А что меня вот, э, с ч чё не должно быть, вот я когда прошу Ну например, вот я сижу, пишу, и моя жена, например, там, ну, моет посуду, чё-то ходит, это ладно, а потом она начинает чё-нибудь мимо меня проходить, как-нибудь меня там, ну, не знаю, даже если просто рукой меня погладит
Мгм. Мгм. Заденет. <laughs>
ладно, заденет, погладит просто. Ну, от чисто вот проходил, погладил. Чё б, э, есть муж живой, сидит, чё бы не погладить его, э? Чё бы не воспользоваться моментом, так сказать? Да, вот.
<laughs> Действительно.
И как бы, м, мне это понимаешь, в чем дело? Мне это очень нравится. <chuckles>
А тебя это, э, эм М. <laughs> Слишком нравится.
Да, да, это, э, рабочий настрой сбивает, конечно, очень сильно. Ну и я уж не говорю о том, что она может меня отвлечь чем-то, и это меня выбешивает. Я всегда говорю: слушай, если я сижу, и вот ты видишь, я не печатаю, это не значит, что я не работаю. Если я сижу и не печатаю, да, то я пытаюсь понять, о чём мне печатать. Про процесс между принятием решения и непосредственно нажатием на клавишу, он не е он не единомоментный.
Мгм. Да, я думаю. <laughs> Ну, само собой. Т т в Ну, вообще, творчество не единомоментное, особенно если ещё привязать к этому, заработок.
<laughs> Конечно! Да это вообще, эта ответственность же с совсем другая. И перед собой, и перед семьёй, и перед вообще всем остальным.
Конечно. И вот что ты тогда делаешь, вот если там э, жена не уходит, так сказать, всё равно присутствует в твоём рабочем пузыре. А как ты тогда? Ты уходишь в другое место или вот в таком случае ты идёшь в кафе? Как ты находишь пространство для творчества?
Ну не уходит она что что ж вы сделаете? <laughs>